Olha, eu tô precisando de alguns conselhos, porque eu venho me comparando, né, muito forte assim, e principalmente na questão, quando eu inicio algo novo, né, um relacionamento, assim, de amizade, isso vem sendo um problema muito grande, porque eu fico comparando, né, as amizades que eu tinha no passado, com as amizades atuais, e poxa, isso tem me afetado, sabe.
Uhum. Entendo. Olha, realmente isso pode ser muito angustiante mesmo. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Me conta, que tipo de comparações você costuma fazer?
Olha, eu, assim, eu sou uma pessoa de poucos amigos, assim, né, eu gosto de ter as amizades como forma de contribuição, sabe, aonde eu contribuo pra pessoa também crescer e gosto também que a pessoa contribua comigo ali, né, com ensinamentos da vida, com uma parceria, com uma amizade sincera e verdadeira, sabe. Então, eu assim, carrego algumas amizades comigo que são mais fortes, aonde eu considero eu tenho 2 amigos que eu considero muito eles mesmo, e um deles, assim, acaba que tá mais afastado agora. E aí eu fiz uma nova amizade, com uma pessoa que ela é muito gente boa, essa pessoa, assim, poxa, me identifiquei logo de cara e tudo, a pessoa, eh, vive assim uma vida bem similar com a minha, então tem uma identificação muito grande. Só que é inevitável sabe, eu comparar com os relacionamentos de amizade que eu tinha no Brasil, então, isso tudo tem afetado, assim, porque eu não consigo me doar 100% a essa nova amizade, sabe.